Senti, no, adesso mi hai quasi convinto. Me lo faccio regalare a Natale, dai. <chuckles> Caspita, ma costa tanto. A
Ma sì, 250-300€ insomma e passa la paur Eh, quelle buone sì, ma costano anche molto di più.
Sì, vabbè, ma anche quel l'altro aspirapolvere che io vorrei da una vita, che non ho ancora preso, il come si chiama? Il Dyson. Quello mi renderebbe felice. È un'altra cosa che a cui aspiro. <chuckles> Ehm, senti un po', ma ha ma hai mai regalato tu a qualcuno un gadget che t'ha d poi t'ha detto: "M'ha cambiato la vita." <chuckles> Non quel gadget là. <laughs> Ma ha cambiato la vita? Mh. Eh, non ti viene in mente.
Sì. <chuckles> <chuckles> Ehm <chuckles> ma dico <chuckles> Ehm, fatico a insomma a oddio, ehm, no vabbè dai, sì, ehm, ho ho regalato ad esempio ai miei genitori tanti di quei gadget tecnologici, probabilmente 1 magari sì, ehm, tutti gli altri magari li hanno messi ecco li avranno utilizzati 1 volta e poi li hanno diciamo, io sono quello della famiglia più tecnologico, quindi, mhmm, sono sempre quello che regala in qualche modo gadget, uhm, tecnologici. Però ti posso dire, ecco, che la friggitrice ad aria, mhmm, io in realtà fui un precursore, quindi, ehm, regalai questa friggitrice ad aria circa 6-7 anni fa, i miei genitori chiaramente la la la misero da parte perché non non ne conobbero non ne conoscevano ecco gli effetti. Oggi ad esempio qui tutti utilizzano 'sta caspita di friggitrice ad aria, ne riconoscono ecco, le potenzialità.
Ah. Okay. Eh certo. Eh. Ah. Sì. Okay. Non sapevano n cosa farsene. Okay. Ah Ah, q quindi adesso sai perché adesso poi sono usciti un sacco di ricettari. Secondo me se non è se non s se, mhmm, fossero usciti prima, capito, tutti 'sti ricettari sulla friggitrice ad ar
Sì, anche. Sì, sì, sì, tra l'altro questa è molto ru rudimentale, quindi in realtà non ti permette di fare chissà che cosa, però per loro i utilizzo, ad esempio ma ad esempio le castagne. <chuckles>
E che cosa ci fai, in effetti? <chuckles> A io pensa che le mangio tutti i giorn <chuckles> Sì.
Non so perché cucina molto bene le casta Non so perché, ma cucina molto bene le castagne. No, in realtà per riscaldare, per non friggere, ci sono tanti utilizzi
Beh, ma a par Ah, cioè, ha ha diverse pensavo servisse solo a quello. Ma senti, ma occupa molto spazio in cucina? Son le domande fondame mi sembra di essere da dal dal tecnico dentro l'Euronics. <chuckles>
Sì. No, no, no, no, no, in realtà è molto No, quella mhmm quello che c quella che ho regalato io a loro, ecco, è molto piccola. Ehm, sarà un 15 litri, venti quindi, insomma, non è non è grande.
Eh, perché poi

Ma, eh, beh
Io non so se tu hai presente cos'era la lucidatrice. Mia mamma la usava, ma la lucidatrice, ma ti rendi conto che vecchiume? Avevamo il pavimento di marmo, sì.
Sì, certo. Davvero? Ma per perché aveva comunque del marmo Eh, vabbè, è giusto, giu
È giusto, sì, però che che sai che pesava una tonnellata, ogni tanto mi chiedeva a me di farlo da bambina e io dicevo: "Mamma, ma fa niente se il pavimento non è non è lucido". "Ah, deve essere lucido". Tant'è che poi cascavamo tutti cascavamo tutti poi, perché, mh in giro con
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. No, vabbè diciamo ormai ormai è facile. Cer cer no, il marmo, il marmo è pericolosissimo, però a me piace a me in realtà vabbè il marmo mi piace veramente tanto, cioè, nel senso sì.
<chuckles> Sì. Eh, ma sì, è bello il marmo, però caspita, cioè e quindi tu non lucidi. Però adesso ci sono dei lavapavimenti che sono hanno già anche il lucidante dentro, quindi
No, no, no, no. Sì, ma guarda, in realtà la candeggina è un ottimo lucidante quindi
Anch'io uso sempre la candegg la userei per qualsiasi cosa, non so.
No, ma io la guarda, la utilizzo anche per bere e quindi non sì, sì, n ogni tanto un goccio di candeggina <chuckles>
Ah sì, è buonissima. <chuckles> Sì. Sbianca un po', però vabbè. <sniffs>
No, in realtà effettivamente ecco la la utilizzo tantissimo la candeggina per tutto, anche per depurare la cisterna Vabbè, ehm, sì, sì, sì, no, la utilizzo veramente per tutto, però per lavare, ecco no, però ti volevo dire ecco, questo robot aspirapolvere
Ah. Dimmi dimmi ni eh, ma questo robottino, com'è che funziona alla fine? Lo programmi?
Ah, innanzitutto si collega si collega al Wi-Fi, quindi tu puoi ehm, come dire, sei fuori che ti stai bevendo una birra, a un certo punto dici: "Vabbè, sai che ti dico? Faccio partire una pulizia", ehm, e lui se ne va per i fatti suoi
Ah. No, veramente? No. Ma fa rumore?
Eh, abbastanza, sì.
Eh. Quindi vabbè, somma
No, eh dico nel senso non non quanto un aspirapolvere di 1000 watt, però dico ehm, si muove insomma, fa un po' di rumore. L'unico problema ecco sono gli ostacoli, io ad esempio essendo un pezzente, ehm, risparmiato ho risparmiato quei 50 €, ehm, non ho c non ho acquistato, ecco, il modello successivo, che ti permetteva una mappatura della stanza, quindi, mhmm
Mhmm. Eh. <chuckles> Hai comprato? Sì. No, vabbè, addirittura? Ma che bello. E quindi non andava a sbattere contro i mobili, per intenderci.
Sì. Sì, sì, ormai esistono No, più che altro ecco, mhmm, può seguire 2 percorsi, ehm c'è una modalità in cui v lei va in n diagonale, ehm, oppure segue linee rette Insomma, ci sono varie varie funzioni, vari pr varie varie modalità. Però bene o male devo dirti che è abbastanza intelligente, ecco, quindi in realtà arriva a coprire arriva a coprire tutta la casa. Poi chiaramente vale per le case non troppo grandi, eh, cioè nel senso io ho una casa di 50, 60 metri quadri e va benissimo, ecco, però già una casa più grande ecco, non lo so, mhmm.
Mh. Mh-mh. Ma che be Ma bellissimo. Ah, okay. Ah. Sì, a casa dei miei si sarebbe perso, penso, sì. No, io più che altro co avendo i gatti, però mi servirebbe, perché qua c'è un giro di pelo che è è terribile e il mio il mio aspirapolvere che ho adesso non va bene.
<chuckles> Ehm Eh ma non credo andrebbe bene, perché poi comunque i peli insomma

Però mi ricordo, ecco, che poi ha fatto una brutta fine perché i alla fine dovevo solo cambiar la batteria, eh, non era niente di sconvolgente in effetti, <chuckles> però lo ha distrutto. <chuckles> Sì, fa niente, perché la mia pazienza non è esattamente, come dire, cristallina. E quindi vabbè dai, comunque è un bel ricordo di di
Ah, okay. <chuckles> <chuckles> Ho capito vabbè, dai. Beh, sì, sì, sì, sì, capisco. No, comunque, ecco, per quanto mi riguarda regalare gadget tecnologici, non lo so, io la ritengo una cosa molto, molto bella. Ehm, cioè, mhmm
Ma sì, ma perché è m è inutile, cioè comunque dai, poi sei una se una non
Sì. Sì, potrebbero anche essere totalmente inutili. Ad esempio, ecco u ehm
Ovvio ovvio, tipo il pesce quello che canta, quello che ha attaccato <chuckles>
Ma ultimamente ho regalato una padella a mia ma a mia sorella per fare, ecco, i pancake con delle facce sorridenti. Però, in realtà mio nipote ha molto apprezzato, quindi talvolta <chuckles> alcuni regali possono essere anche belli, dai. Ciao!
Ah, bello. Oh, che bello. <chuckles>